เวลาที่พูดถึงงานเนี่ย คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนครับ?
อืม ถ้าพูดถึงงานนี่ใช่ไหม จริง ๆ มัน มัน มันก็มีหลายแบบเหมือนกันนะ มันมีในกรณีที่แบบว่า เป็นลูกจ้างอะเนาะ ลูกจ้างจริง ๆ ก็มีหลายขั้นเหมือนกันนะครับ ให้พูดถึงมุมมองลูกจ้างนี่ ผมว่ามันก็เป็น เป็นได้หลายคน เป็นได้หลายตัวตนเหมือนกันนะครับ ตรงเนี้ย
ใช่ครับ อือฮึ โอ้โฮ อุ๊ย! แสดงว่าคุณก็ผ่านมาเยอะเหมือนกันใช่ไหม? สำหรับเรื่องตรง การทำงานตรงนี้?
จริง ๆ อะ ถ้าถามว่าผ่านมาเยอะไหม ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับ แต่ว่าเหมือนกับเราได้เห็นอะไรหลาย ๆ อย่าง แล้วเรารู้สึกว่า อือ ตรงเนี้ยมันก็ทำให้เราได้มุมมองหลาย ๆ แง่ หลาย ๆ มุมเหมือนกัน อย่างการเป็นลูกจ้างเนี่ย บางครั้งอะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่า เรากำลังเป็นคนที่กำลังพยายาม กำลังทะเยอทะยานอยู่ แต่ อ้าว! อ้าว!
อือฮึ อา ยังไงครับ? ทำ ทำไมถึงเป็นมุมมองแบบนั้นเอ่ย?
อ้าว คุณ เขาก็แบบปลูกฝังกันมาช้านานไงว่า เออ ตอนเราเริ่มต้นทำงานใหม่ ๆ เราก็ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาก่อน อยู่ดี ๆ เราจะมาเป็นเจ้าของ เป็นนู่นเป็นนี่เลย มันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้วอะครับ ก่อนที่เราจะเป็นเจ้าคนนายคน ก่อนที่เราจะเป็นคนใหญ่คนโต เป็นคนมีแบบ อะ มีฐานะ มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ ไรอย่างเงี้ย คุณก็ต้องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ กันทั้งนั้นแหละ ซึ่งในความเป็นจริงอะ มันก็ใช่ครับ งานเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่า เรามีคุณค่า เพราะว่าในทุกครั้งนะครับ ที่เราทำงานไปเรื่อย ๆ เนี่ย มันก็จะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับเรากำลังพยายามทำตามความฝันของตัวเองอะคุณ คือตอนที่ ตอน ตอน ตอนที่เราแบบว่ายังไม่ได้ทำงานเนี่ยนะ เราก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ ใช่ไหม เราจะไม่เห็นภาพหรอกครับว่า เออ ตอนที่เราทำงานเนี่ย เราจะเติบโตไปประมาณไหนได้บ้าง แต่พอที่ อ อา ครับผม
อือฮึ อือฮึ อา อืม แล้ว แล้วตอนนั้นน่ะครับ อะ ผ ย้อนกลับไปตอนเรียนเลยแล้วกัน ตอน ตอนนั้นเนี่ย เรา เรารู้สึกไหม? เรา เรา ไม่ได้วางโครงสร้างไว้ด้วยใช่ไหมว่า เราจะเป็นอะไรก่อน? หรือว่าเรา มีเป้าหมายสูงสุดไหมตอนนั้น?
อือ ๆ ๆ อืม จริง ๆ ตอน ตอนที่เรายัง ยังไม่ได้ทำงานเนาะ ตอนที่เราเรียน น่ะ ผมคิดว่าหลาย ๆ คนก็คงมีเป้าหมายคล้าย ๆ กัน ก็คืออยากจะเป็นคนที่ อ่า มีสตางค์ใช้ในปริมาณที่มาก ๆ อะไรประมาณนี้ ซึ่งผม ผมเองก็เชื่อว่า อา โอเค มันอาจจะมีความคิดเห็น ที่มันแตกต่างกันแหละ แต่สุดท้ายแล้วอะ ถ้าถามถึงเป้าหมายสูงสุดแต่ละคนน่ะ เขาก็จะบอกว่า เออ ก็ ก็อยากเป็นคนมีตังค์เนาะ อยากดูแลครอบครัวได้ อยากจะมี อะ อ่า เขาเรียกว่าไงนะคุณ สถานภาพคล่องทางการเงินให้มันมาก ๆ เผื่อจะแบบอยากซื้อนั่นซื้อนี่ อยากทำนู่นทำนี่ อยากไปนั่นไปนี่
อา อา ฮึ อา ก็คือมีเสีย มีเสถียรภาพเนาะทางด้านของการเงิน จะได้ใช้จ่ายไม่ติดขัดต่าง ๆ นานา ถูกไหม อันนี้ก็คือเป็นความคิดของเรา ณ ตอนนั้นด้วยเลยใช่ไหมครับ?
อา ใช่ ๆ ๆ ถูก อุ๊ย จริง ๆ ตอนนี้ ตอนนี้ก็เป็นครับ แต่ว่าตอนนั้นน่ะ เราต้องพูดว่าตอนนั้นน่ะ เรา เราจะมองแค่นั้นไง เรายังไม่เห็นรูปแบบการทำงาน เรายังไม่เห็นภาพ อืม
อา อ่า เรา เราเห็นแค่ตัวเป้าหมายหลักใหญ่ ๆ แต่เราไม่เห็นว่า ระหว่างทางเนี่ย เราต้องไปจุดไหนบ้าง ถูกไหมครับ อย่างงั้น?
ถูก ใช่ ๆ ใช่ ๆ คืออย่างที่พูดแหละ พอ พอมันมี พอแบบเรามาทำงานอะ เรารู้สึกว่า เราเห็นอะไรได้มากกว่า เพราะว่าสังคมอะมันใหม่ขึ้นเนาะ มันใหญ่ขึ้น เราได้เจอคนหลากหลายมากขึ้น ถ้าเป็นในสังคมมหาลัยอะ เราก็แบบ อะ เราก็เจอคนที่เขาเรียนเหมือนกัน ใช่ไหม เป็นนักศึกษาเหมือนกัน หรือมากสุดเราก็จะเจอพวกอาจารย์ หรือว่าบางทีอาจารย์เขาก็จะเชิญ อะ วิทยากรที่เป็นคนที่เขาแบบว่า อะ มีความประสบความสำเร็จ เออ ที่แบบ ใช่ ใช่ ๆ มะ มัน มัน
อา ครับ มี ประสบการณ์ มีความรู้พวกนี้มา ใช่ไหม? อา เราก็อาจจะเห็นได้ ช ในแง่มุมแค่นั้นเนาะ ถูกไหม?
ใช่ ใช่ ๆ คือ คือเราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเนาะ การทำงานจริง อะไรพวกเนี้ย คือ คือตอนนั้นน่ะ เรา เรา เราก็แค่จะรู้ว่า โอเค แบบเป้าหมายหนึ่งที่เราควรจะไปให้ถึงหลังจากที่ทำงานมาเนี่ย อะ มัน มันก็จะมีจุดนี้อยู่ มันก็จะเป็นการตัดสินใจได้ดี ใช่ไหม อย่างเช่น
อึ ครับ อา ก็จะมี model เนาะที่คนที่เขาเคยผ่านมาอย่างเงี้ย เราก็ดูว่าเราอาจจะไปถึงจุดนี้ได้ จุดนี้ เขาก็จะมาบอกแนวทางให้ อา
ใช่ อืม ใช่ จริง ๆ ผมว่า มัน มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคุณ อย่างแบบสมมุติว่า อะ เรา เรา เราเรียนเป็นแบบวิศวกร อะไรอย่างงี้เนาะ แล้วทีเนี้ยมันก็มี อ่า มีรุ่นพี่เขาก็มาแชร์ว่าเนี่ยเป็นหัวหน้านะในอายุเท่านี้ เท่านี้ เฮ้ย เราก็เริ่มเห็นแบบว่า อุ๊ย! ถ้าเราตั้งใจ เราเก่งเนี่ย เราก็คงจะเป็นเหมือนพี่เขาในสักวันหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย อา มัน มัน มันก็เป็นแรงบันดาลใจ ใช่
อึ ครับ ก็คือมีตัวอย่าง ใช่ไหม มีตัวอย่างให้เราเห็นว่า มันก็ไม่ได้เกินไปกว่า ท ความสามารถที่เราจะทำได้
ใช่ ใช่ ๆ
อึ แล้วพอมาแบบนี้นะครับ ตอนที่เราได้เริ่มเข้าสู่โลกของการทำงานครั้งแรกเนี่ย ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง? มันแตกต่างอะไรจากที่เราคิด หรือว่าเราวางไว้ยังไงบ้าง?
อือ อื้อฮือ อึ โอ้โฮ คุณ ต้อง ต้องพูดก่อนนะ ตอนที่ เราจะเข้าไปสู่สังคมการทำงานครั้งแรกเนี่ย คือเราวางไว้สวยหรูเลยว่า อุ๊ย ฉันเข้าไปเนี่ยนะ เงินเดือน สตาร์ตประมาณนี้เนาะ แล้วก็ทำงานไปสักพักหนึ่ง เดี๋ยวเราก็แบบ เออ ได้ความรู้แบบนั้นแบบนี้ ทำงานสนุกอย่างงั้นอย่างงี้ ได้นั่นได้นี่มาเรื่อย ๆ ใช่ไหม โอ้โฮ แต่ในความ เป็นจริงเนี่ยคุณ อะไรกันครับเนี่ย ไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้สักอย่าง โอ้โฮ มัน มันไม่ใช่เลยอะคุณ แบบมัน มัน มัน มันเป็นความรู้สึก ที่ผมเชื่อว่า ต้องไปเจอเองจริง ๆ อะ ไม่งั้นเราจะไม่มีทางเข้าใจเลยว่าแบบ ชีวิตมันเป็นยังไงอะ ยิ่ง ยิ่งเป็นในพูดถึงแบบเรื่องการทำงานเนี่ย
อา <chuckles> ครับ อือฮึ อา ครับ ตอนนั้นเราหาเองไหมครับ หรือว่าเรามีคอนเน็กชันจากพวกพี่ ๆ ที่เขาไปในน้ำ
อืม จริง ๆ พวกเวลางานเนี่ย มัน มัน มันแล้วแต่ คือ คือผมอะไม่ ไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่มันแบบ เอ่อ เป็นจังหวัดหลักเนาะ เพราะฉะนั้น งานน่ะ มัน มันจะมีไม่ค่อยเยอะครับ มันไม่ใช่แบบหัวเมืองใหญ่ที่ อะ มันมีงานให้เราแบบไปนู่นไปนี่ มีหลายที่เนาะ หลาย ๆ บริษัทเขาก็ตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่กัน เขา
อ๋อ อ้อ มันก็จะเป็นแบบน้อย ๆ ใช่ไหม อาจจะเป็นบริษัทที่เล็ก ๆ อะไรอย่างนี้ ข้างนอกหน่อย
อา อืม มันก็ มันก็ไม่ได้ถือว่าเล็กขนาดนั้นคุณ มันก็มีแบบ อะ มีบริษัทใหญ่ ๆ ที่เขามีหลายสาขามาตั้ง มาตั้งออฟฟิศแถว ๆ นี้ก็มี แต่ถ้าพูดถึง คือ ถ้าพูดถึงว่า อ่า เขาก็ เขาปรับฐานเงินเดือนตามค่าครองชีพของจังหวัดนั้น ๆ เนาะ อ่า ด้วยความที่เราไม่ใช่จังหวัดหัวเมืองใหญ่ อย่างเงี้ย อะ เราก็อาจจะไม่
อา อ๋อ ก็เลยอาจจะได้น้อย กว่า ใช่ไหม ถ้าเกิดว่าเป็น เป็นสาขาหลักอย่างที่แบบเมืองอื่น อะฮะ
ใช่ อืม ๆ ๆ คุณ อีกอย่างหนึ่งนะ สิ่งที่เจ็บใจอะ ไม่ใช่แค่ในเรื่องของตัวเงินที่เราได้นะ เรื่องของวัน และเวลาทำงานนะครับ เรื่องนี้ก็ เรื่องนี้ก็มีการปรับเปลี่ยน เหมือนกัน บางทีอะในหัวเมืองใหญ่เขาทำงานกันแค่ ห้า วัน
อือฮึ โอ้ อะ อ้าว ต่าง ต่างกันเหรอครับ?
ต่างคุณ มัน มัน มันมีความแตกต่างกันได้ คือ คือ คือมันขึ้นอยู่เลย ยิ่ง ยิ่งเป็นบริษัทเอกชน ที่แบบเป็นบริษัท ที่เขาเริ่มมาจากสตาร์ตอัป หรือทำอะไรพวกเนี้ย เขาก็ต้องมีการปรับแล้วก็ไม่ต้องมีการ คือ คือโดยร่วมผู้ประกอบการอะคุณ เขาก็ต้องใช้แรงงานให้มันคุ้มค่า ใช่ไหมล่ะ เออ บางทีเขาก็จ้างเราเพิ่มเป็น 6 วันไงคุณ ไม่ได้ทำงานแค่ ห้า วัน
โอ้โฮ ครับ อือฮึ อา แน่นอน เขาก็ถือ ถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทเนี่ยถูกไหม? เรื่องของแรงงานอย่างนี้ อา
ใช่ อืม นั่นน่ะ คำนั้นที่คุณพูดขึ้นมานี่ คือใช่เลยครับ งานน่ะ มันทำให้เรารู้สึกอย่างงั้นเลยครับ เหมือน เหมือน เหมือน เหมือนเราเป็นแบบ เหมือนเราเป็น เหมือนเราเป็นหมาก เออ
อา พอเราเป็นลูกจ้าง ใช่ไหม เรามีความรู้สึกว่า เป็น อ่า บริษัท ส ส เราเป็นทรัพย์สินของบริษัท บริษัทจะใช้เรายังไง? เราก็ต้องทำตาม ในความคิดของคุณ คือตัวตนตอนนั้นเป็นอย่างงั้น อะฮะ
อือฮึ ถูก อืม ผมคิดว่า จริง ๆ หลาย ๆ คนเขาก็เป็นอย่างนั้นนะครับ มันอยู่ มันอยู่ที่มุมมองมากกว่า คือ คือคน คือจริง ๆ มัน มันก็ถูกต้องแหละ คุณไปบริษัททุกบริษัท มันก็เป็นงี้แหละ คือ ต่อให้คุณเปลี่ยนไป 10 บริษัท 20 บริษัท ก็คือคุณก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ทั้งนั้นแหละ ในความหมายที่ผมจะพูดอะ รู้สึก ผมเลยรู้สึกว่า มันก็อยู่ที่มุมมองว่า คุณจะรับได้หรือรับไม่ได้ ต่อให้ผม คือผมอยู่ที่ว่า มัน มันเป็นความคุ้มค่าไหมดีกว่า ถ้าบริษัท ถ้าคุณเป็นของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ใช่ไหม แล้วเขาใช้งานคุณแบบว่า อ่า มีคุณค่า ทำให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองได้ ผมคิดว่า ความรู้สึกที่เราเป็นแค่ทรัพย์สินของเขาอะ มันก็จะน้อยลง แต่ในทางกลับกันนะครับ บางสถานที่อะคุณ หรือบางที่ทำงานน่ะ เขาปฏิบัติเราเหมือนกับแบบเราเป็นแค่ อ่า คือเราเป็นแค่เฟืองตัวหนึ่งอะ เหมือนเราเป็นเฟืองเล็ก ๆ อะ ที่แบบ เออ
อือฮึ ใช่ อืม อือฮึ ก็คือมันไม่ได้อยู่จุดกึ่งกลางนั่นเอง ใช่ไหม ทำงานหนัก แล้วเงินเดือน หรือว่าค่าตอบแทนที่ได้มันน้อย พอมัน มันไม่สมดุลกัน มันก็เลยมีความรู้สึกแบบนั้นถูกไหม? ในหลาย ๆ ที่
อืม <tsk> อืม ถูก ใช่ ๆ ๆ คืออย่างที่ผมจะพูด ก็คืองานมันก็ทำให้เราเป็นได้ 2 อย่าง หลาย จริง ๆ มันมากกว่า 2 แหละ แต่แบบว่า 1 คือ ผมคิดว่า งานมันทำให้เรากลายเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองได้ด้วย แล้วก็ในทางกลับกันนะครับ งานน่ะก็ทำให้เราอะ เหมือนกับไม่เห็นคุณค่าในตัวเองได้เหมือนกัน ทั้ง ๆ ที่เป็น งานคล้าย ๆ กัน แต่ว่าในรูปแบบของการ ความเป็นอยู่เนี่ย มันบางครั้งบางที่ มันก็ทำให้เรารู้สึกอย่างงั้น ซึ่ง ซึ่งผมอะเคยรู้สึกอย่างนั้นจริง ๆ นะคุณ
อือฮึ ครับ อ๋อ อือฮึ อุ๊ย ผมว่าตรงนี้น่าสนใจนะ เพราะว่าช่วงนี้นี่ก็มีข่าวมา ใช่ไหม ผมไม่รู้คุณเห็นไหมนะ อยากจะถามเหมือนกันว่า คุณคิดยังไง? ก็คือที่บริษัทอะครับ เขาเหมือนว่าทำ อ่า เป็นโรงงานเนาะ ทำกำไรได้เยอะ แต่เหมือนว่าโบนัสในปีนี้มันจะน้อยลง หรืออะไรก็แล้วแต่ อย่างเงี้ย แล้วมีลูกจ้างมาเรียกร้องอะครับ ตรงนี้คุณคิดเห็นว่ายังไง? เพราะว่ามันก็มีทั้งฝ่ายที่บอกว่าลูกจ้างควรจะได้ แล้วก็ฝ่ายที่บอกว่า คือเขาให้ก็ดีแล้ว เพราะว่าเขา ทางบริษัทเอง ก็เปลี่ยนลูกจ้างใหม่ตอนไหนก็ได้ อย่างเงี้ย คุณคิดเห็นยังไงบ้าง?
อืม อืม อืม อืม อืม อืม ๆ จริง ๆ อันนี้เราโทษใครไม่ได้แล้วกันคุณ เรา เราก็ต้องเข้าใจว่า เอ่อ มันเป็นความเสี่ยงที่บริษัทจะต้องรับเนาะ บางทีกำไรมากขึ้นปีนี้ ก็อาจจะต้อง อะ มีการเอาไปพัฒนาเพิ่มขึ้น อะไรอย่างเงี้ย มันก็แล้วแต่นโยบายบริษัทแล้วกัน อันนี้ผมว่า มันต้องมอง มองไปที่นโยบายแหละว่า อ่า นโยบายเป็นยังไง? หรือว่าวัฒนธรรมการให้โบนัสเนี่ย ของแต่บริษัท หรือที่เขาทำเนี่ยมันเป็นยังไง? อย่างเช่นแบบ อะ เราจะรู้เนาะ พวกบริษัทที่เขาเป็นโรงแรมเป็น อะไรพวกนี้ ปีไหนที่รายได้ผลประกอบการเยอะ โบนัสของพนักงานอะก็จะเยอะ อะไรงี้ใช่ไหม แต่ในทางกลับ กัน ม มันก็ต้อง มันก็ต้องหมุนเวียนไปตามกระแส กระแสเงินของบริษัทครับ ถ้าเกิดบริษัทเขาอะทำรายได้เยอะก็จริง แต่ว่า อ้าว บริษัทเขามันก็เป็นบริษัท ที่ถ้ารายได้เยอะ มันก็ขึ้นอยู่กับทีม Marketing ไง ทีมการตลาดว่าเขาทำการตลาดดีแค่ไหน? ใช่ไหม ส่วนลูกจ้างเขาก็ได้โบนัสของเขาอยู่แล้ว ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่บริษัทจะให้แล้วกัน จะกำหนดว่าควรจะได้เท่าไร แต่ผมไม่อยากให้บริษัท เอ๊ย ไม่อยากให้คนไปมองว่า เฮ้ย ถ้าบริษัทได้เยอะ ล ลูกจ้างก็ควรจะได้เยอะสิ อะไรอย่างเงี้ย ถ้างั้นแสดงว่า ในทางกลับกัน ถ้าบริษัทขาดทุน คุณไม่ได้รับโบนัส ก็เป็นไปได้นะ ถ้างั้นน่ะ มันก็ต้องปรับตามกันนะ เออ
อือฮึ อา อือฮึ อะฮะ ครับ อา โอ้ ตรง ตรงนี้น่าสนใจเหมือนกันเนาะ เพราะว่าก็มีหลายความเห็น แล้วก็หลายมุมมองด้วยกันตรงนี้ ตรงนี้ค่อนข้างเป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจเหมือนกัน เพราะว่าลูกจ้าง ม มารับหนี้ของบริษัทไม่ได้อยู่ดี ถูกไหม ไม่ได้มีความรับผิดชอบตรงนั้น อือฮึ
อืม อืม ส่วน ส่วน อืม ๆ คือส่วน คือส่วนตัวผมอะ ผมมองว่า มันขึ้นอยู่กับการตกลงอะครับ ถ้าเกิดว่าตกลงกันแล้วว่า โอเค ถ้า ถ้า ถ้าบริษัทเขาได้กำไรเยอะตรงนี้ ใช่ไหม อ่า มันก็จะถูกเฉลี่ยไปให้ลูกจ้าง อะไรอย่างเงี้ย แต่ทางกลับกัน ถ้า ถ้าบริษัทได้กำไรน้อย ลูกจ้างก็ต้องได้ผลตอบแทน ที่เป็นโบนัสน้อยเช่นเดียวกัน อะไรอย่างเงี้ย ผมคิดว่ามัน มัน มันเป็นการตกลงของความพึงพอใจของทั้ง 2 ฝ่ายมากกว่า ถ้าพูดถึงเรื่องโบนัสอะ แต่บาง
ครับ อือฮึ อะฮะ อืม ครับ อือ ก็ ก็ถ้าไม่มีสัญญาหลักที่ ที่มัน มันบังคับอยู่แล้ว มันก็เป็นเรื่องยากอยู่ดีเนาะ ตรงนี้
ใช่ ๆ ๆ แต่ แต่มันก็แล้วแต่ครับ บางบริษัทที่เขาแบบ อ่า ไม่ได้ใหญ่มาก เงี้ย มัน มันก็คุยง่ายแล้วเรื่องโบนัส เพราะว่าอย่าลืมว่า ถ้าคุณให้แผนกใดแผนกหนึ่ง หรือให้คนใดคนหนึ่งเนี่ย แสดงว่าทุกคนเขาก็ควรจะได้เหมือนกัน แล้วถ้าเกิดว่า คุณเป็นโรงงานที่แบบมีพนักงานแบบเป็น 1000 เป็น 10,000 คนเงี้ย โอ้โฮ คุณ คุณเพิ่มโบนัสให้คนละ 1,000 เนี่ยมันก็ 10,000,000 นะ ถ้าเพิ่มโบนัสให้คนละ 10,000 นี่มันก็เท่าไรอะ อะ มันก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่บริษัทจะได้ อะไรอย่างงี้เนาะ มัน มัน มัน ก็เป็นเรื่องปกติ อืม ๆ แต่
อืม อา อา ตรงนี้มันหลายปัจจัย ใช่ มีหลายปัจจัย แล้วแง่มุมเนาะตรงนี้ แล้วตรงเนี้ยครับคุณคิดว่า เมื่อกี้คุณพูดในแง่ของตัวลูกจ้างเนาะ ตัวของลูกจ้างแล้ว แล้วคุณลองคิดในแง่ของตัวแบบ ตัวที่ตำแหน่งเยอะขึ้นกว่าเดิม หรือว่ามุมเจ้าของประกอบการ อย่างเงี้ย ตรงนี้คุณมีประสบการณ์หรือยังครับ หรือว่ามีมุมมองในส่วนตรงนี้หรือยัง?
ใช่ ๆ อืม อืม <swallows> หมายถึงในเรื่องของโบนัสใช่ไหมครับ? <chuckles>
อ่า ในเรื่องของความรู้สึกอะครับ ในการทำงาน
อืม จริง ๆ ผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสหรอกคุณ แต่ผมคิดว่า ตอบ อะ อันนี้สำหรับตัวผมอย่างเดียวนะ ผมรู้สึกว่า ตำแหน่งมัน ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกเรามีคุณค่าเหมือนกัน เราทำงานมาถึงจุด ๆ หนึ่งอะคุณ สิ่งที่เราควรได้รับก็คือความ ตำแหน่งมันหมายถึงความไว้วาง <smacks lips> ใจที่มันมากขึ้นเนาะ ถ้าเราทำงานมาถึงจุด ๆ หนึ่ง แล้วเราได้รับ ความไว้วางใจจากบริษัทให้เป็นผู้นำในการดูแลจุด ๆ หนึ่ง อะไรเงี้ย ผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะ เพราะว่ามันเหมือนกับ มันก็เป็นการให้คุณค่าของพนักงานเหมือนกัน ในทางกลับกันคุณลองคิดดูสิ ถ้าคุณทำงานมาแบบเป็น 10 ปีเงี้ย แล้วแบบบริษัทให้คุณย่ำอยู่กับ ที่เงี้ย เราก็แบบเหมือน เหมือน เหมือนเราไม่มีคุณค่า อะคุณ มันเป็นความรู้สึกอะ เออ ผม ผมรู้สึกมันจะเป็นอย่างงั้น เพราะฉะนั้นแล้วอะ บริษัทอะมัน มันจะต้องให้คุณค่ากับงาน ให้คุณค่ากับคนเหมือนกันอย่างเช่น แบบ ถ้าคุณเห็นว่า พนักงานคนนี้เขาไม่มีความสามารถ หรือว่าเขาปรับตามโลกไม่ทัน อันนี้คือคุณบอกว่า ผมว่า บริษัทโทษพนักงานไม่ได้นะ คือ อันนี้คือ สิ่งที่บริษัทจะต้องปรับให้พนักงานนะ ให้พนักงานเขามีความสามารถ ให้เขาแบบสามารถ อ่า แข่งขันต่อ ตลาดโลกได้
อือฮึ ครับ อ๋อ อืม ครับ อือฮึ ครับ อา ก็อาจจะเหมือนที่เห็น ใช่ไหมครับว่า มีการส่งพนักงานไปเทรน หรือว่าไปอบรม อะไรอย่างงี้ ตลอดเนาะ <inhales> อา
ถูก ใช่ อัน อันนี้ อันนี้ผมมองว่ามันเป็นหน้าที่ของบริษัทแล้วกัน หลาย ๆ คนอาจจะมองว่า เออ มันก็เป็น หน้าที่ของพนักงานหรือเปล่าที่จะต้องหาความรู้เอง โอ้โฮ! คุณ ในบริบทสังคมไทยเนี่ยนะครับ คุณให้ผมทำงานตั้งแต่ อะ 9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น นี่ นี่ผมยัง อือ นี่ผมยังไม่รวมถึงเวลาการเดินทางที่ผมจะต้องไปกลับ อ่า สถานที่ทำงานน่ะคุณ กับที่ทำงานของผมนะครับ มันเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะมานั่งหาความรู้ด้วยตัวเอง จริง ๆ มันเป็นไปได้แหละครับ แต่ถ้าถามอะ มัน มันกลายเป็นว่าคุณต้องแลกอะ กลายเป็นว่าคนจะมาพูดว่า "อุ๊ย ถ้าคุณอยากเก่งขึ้น คุณจะมานั่งให้รางวัลตัวเอง นั่งพักผ่อนมันไม่ได้แล้ว" อ้าว!
อือฮึ <chuckles> อา ก็จะมีเรื่องเวลา มาเกี่ยวข้องใช่ไหม? อืม อา ใช่ กลายเป็นว่าเอาเวลาส่วนตัว ไปทิ้งอีก ใช่ไหม ไปใช้กับอย่างอื่นอีก อา
เออ อืม ใช่ ใช่ ถ้า ถ้าพูดถึงประเทศที่พัฒนาแล้วอะคุณ คนเขาเลือกได้อะ เขาสามารถมีเวลาพักผ่อนได้ เขาสามารถหางานให้ตัวเองได้ เขาสามารถพัฒนาตัวเองได้ แต่ทำไมบริบทของเรามันทำไม่ได้ แล้วกลายเป็นว่าบริษัทก็โทษแต่เรา แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปเอาคนที่เขาแบบ อะ มีเส้นมีสายมาทำงาน ไรเงี้ย เราก็แพ้อยู่ดีครับ ประเด็นน่ะ <chuckles> อืม
อือฮึ อา ใช่ ตรง <inhales> โอ้โฮ ตรงนี้ก็มีหลายแง่มุมเนาะ ก็แล้วแต่ วัฒนธรรมของ บริษัทด้วยว่า จะเป็นยังไง ยังไงวันนี้ ก็ต้องขอบคุณมากนะครับ ที่มาแชร์เรื่องราวกัน <inhales> สวัสดีครับ
อืม ใช่ ครับ ยินดีมาก ๆ เลยครับ เดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้ายังไง เดี๋ยวไว้คุยกันใหม่อีกทีครับผม สวัสดีครับ